館山、ああ、はいはいはいはいはいはい。館山。そう、そこもね、素敵なんだけど、館山のじゅういちがつは、凍えるように極寒。<laughs> トロッコがあるんだけど。うん。でもなんかね、友達があの、乗ったんのよね、それくらいにさ。だ、もう極寒で、もうもうもう、な「寒くて、もうそれどころじゃなかった」とか言って、言ってて。うん、私は夏行った時あるのね。うん、館山のそのトロッコに乗って。もう凄い気持ち良かったの。真夏に行って。
そこら辺とか。 はい。 え、もうそんなさああ、そっか。はい、ね、寒いか。 はい。はい。 え、いやいや、そっか、もう京都よりも全然寒いんですよね。<laughs> そっか。はいはい。 うーん。 うん、ですよね。うちも、両親が、夏行ったのかな、じゃあ、両親が行って「凄い良かった」って言ってたから。うーん。へえ、ああ。
うん。そう、すっごく良かった。わ私、孫連れて行ったのね。で、うん、そしたらさ、途中で降りて、まあまあ、谷を降りて行ったら、あの、川があるんだけど、そこ温泉出てるの。川の隣で温泉出てるから、子供達は川遊びして、温泉に浸かって体温めて、また川遊びして温泉に浸かって、もうずっと遊んでられんの。
はい。へえ。うん。 はい。 はい。 はい。 ええ、素敵。 はい。 良いですね、凄い良い。へえ。それは夏だから。
うん。そうそう、だからそこ夏だから良かったね。うん。だって、そんな暑いと思わなかった。うん。
へえ、え、夏は逆にじゃあ、ちょっと涼しかったりするんですか？ ええ。はあ、私、夏やっぱり、ちょっと帰れなくて、暑過ぎて。<laughs> うーん。ねえ、あ、でも、そう言うとこに行けばいいのか。
全然。 うんうん。あ、そうね、日本の夏やばいね。うん、私、今年夏から帰るんだけど
あら、大変だ。あら。ねえ、もう、もう室内で。ねえ。
あらって感じだよね。<laughs> 久しぶりに。久しぶりに、いっぱい汗かきに行こうかしら、とか思いながら。
ああ、まあ、でも夏は夏でね、いいですよね、やっぱね、うん、し季節が、四季があるから、うーん。
うん。そうね。うん。ああ、やっぱりまた、今年も館山行こうかな。ああ、あそこの崖降りれるかな、私、心配、自分の体力が。<laughs> なんかね、もう、だって、もう、孫を追っかけて、もう心配で心配で。飛んで跳ねてるの、岩場をね。でね、もう追っかけて歩いたら、私が転んで、尾骶骨打って、私の方がもう辛くて、もう本当に登って行かれなかった。帰りあん、も、辛かったの覚えてるわ。
<laughs> <laughs> 体力が。 うーん。 ああ、はあ、はあ、そう、いそう心配ありますね。はい。 いや、そう。 いや。 ああ、ちょっとそれ、気をつけないといけないですね。き聞いていて良かったです。<laughs>
そうなの、なん、私そうなの。
ねえ、子供私も子供を追っかけるっとことになると思うの。でも子供の方がね、あの、ほ回復早いからとかって。
うん。 うん、うん。 そうだよね、もう辛かったの、もう2ヶ月ぐらいね、尾骶骨は、完全にヒビ入ってた。うーん。
いや、しんどい、じゃ、辛いですよ、なんか何の動きをするにも。
つ辛かった。だからね、骨脆いんだからさ、とか思いながら自分でね、若いと勘違いしちゃうんだよね、だから、駄目だな。だから今年は、あの、帰ってしっかりね、あの、骨粗鬆症の検査を受けてこようとか思う。アメリカなんかで受けてたら、もうとんでもない料金請求されるわと思って。はい。
<laughs> <laughs> いやいやいや。 うん。 <laughs> そうですね。 そうですね。じゃあ、まあ、楽しんで気をつけて行ってきて下さい。ありがとうございます。はい。
はい、ありがとうございま